Et ben, plutôt minimaliste à vrai dire. J'ai tendance à m'habiller de façon très classique avec quelques petites touches un petit peu originales, heu, parce que bon, j'ai quand même une petite personnalité, mais, heu, je j'essaie de pas trop être vu.
D'accord. Oui. Est-ce que tu peux satisfaire ma curiosité <chuckles> et me parler de tes touches <chuckles> d'excentricité? Si je peux dire ça comme ça? <chuckles>
<chuckles> <laughs> Alors bah, par exemple, bah déjà, j'ai, heu, j'ai des cheveux longs, une grosse barbe, ce qui fait que déjà, bon, heu, voilà, c'est déjà un peu plus, heu, c c'est on on me remarque généralement. Hem, par exemple sur j'ai une veste sur laquelle j'ai des patchs dont un patch avec un chat qui, heu, qui se nettoie les fesses, hem, des choses comme ça quoi. J'ai, heu, des petits colliers, heu, des des trucs qui ch qui sortent un petit peu du de l'ordinaire. Des chau mes chaussures aussi en général sont en sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais sinon le reste toujours très classique.
D'accord. OK. <laughs> Énorme. cqu elles sont plutôt colorées ou? Heu, elles ont des pics? Ou heu, elles ont des talons? <chuckles> Parce que quand tu dis ça, tu vois, j'ai j'ai plein d'images <chuckles> qui arrivent en tête, tu sais? Un un peu dans tu est-ce que tu vois? Le le jeu heu, q heu, Qui est-ce?
<laughs> <laughs> Avec des paillettes et tout. Oui, oui, oui.
Et bah, en fait j'ai plein d'images et je me dis: «Alors attends, est-ce qu'il mettrait ces chaussures? Ou OK, est-ce que ça ressemblerait à ça?». Ah non, tu tu m'as titillé sur, là là.
<laughs> <laughs> Non, c'est plutôt des chaussures bateau, des rangers, heu, voilà des années 50, heu, là des des chaussures, heu, de de de de bonne qualité, des chaussures solides en cuir de bonne qualité.
OK. Oui.